Allora, m mentirei se ti dicessi che non mi vado a fare un giretto, ecco, sui profili delle persone. <chuckles>
<chuckles> Assolutamente, gua mentirei anche io. Purtroppo, c'abbiamo la possibilità, non possiamo sottrarsi, è difficile, è diffic
<chuckles> Infatti, capito, cioè ci vuole veramente tanto autocontrollo, e totale stima a chi ci riesce, non sono io, va bene? Però, uhm, d'altra parte, è pur sempre vero che ho la capacità di discernere il mondo dei social dalla realtà, quindi m io vado a vedere il tuo profilo, okay, mi faccio un'idea in generale, questo, quell'altro, a meno che io non veda qualcosa di grave, qualcosa di di di preoccupante che mi faccia dire: "Oddio, forse questa persona mi ci dovrei allontanare"
Troppo, troppo. <chuckles> Perfetto. Cos questa persona gira un po' troppo a destra questa persona, capi capita spesso.
Eh, es <chuckles> non volevo dirlo, però ci siamo capiti. <chuckles> Ecco, esattamente. A meno che non sia qualcosa di questo tipo, c chi cioè, chi sono io per non dare il beneficio del dubbio, no, io te lo do assolutamente, anzi, cioè, mhmm, perché, alla fine, uhm, a anche di me qualcuno potrebbe dire se qualcuno si basasse su sul mio profilo, guarda, eccetera, ecc dice: "Ma questo questo è un fantasma", nel senso, capito, ecco, quindi
Eh, eh, ci siamo capiti, sì, sì, sì. Assolutamente. <chuckles> Guarda, solo in un fantasma che vive che infesta i monumenti, eh.
<chuckles> Assolutamente. Quindi il beneficio del dubbio, certo, anche perché poi il nostro modo, banalmente, di parlare attraverso i social, eccetera, e il modo, invece, i mhmm, di porci dalla realtà non sempre combaciano, no? C'è chi magari è un po' più chiuso via messaggio, e poi dal vivo è, mhmm, una persona interessantissima, c'è chi magari i via messaggio parla tantissimo, poi dal vivo non sbiascica una parola, cioè ci sono tante
Assolutamente. <chuckles> Sì, sì, e ti sc ti scrivono, ti mandano messaggi vocali di 10 minuti, ma poi esatto, non parlano dal vi
<chuckles> Ehm, e poi quando vi vedete <chuckles> vi guardate negli occhi e non si può parlare di niente, quindi però ecco, e se comunque vale sempre la pena, secondo me, ehm, scoprirlo, ecco.
I c'è il gelo, c'è il gelo. Ehm, dimmi, a questo punto, uhm, ti vorrei, uhm, fare una domanda. Tu mi hai detto che, effettivamente, per anche un po' la tua consapevolezza, tu effettivamente sai discernere, uhm, il fatto che t sei consapevole del fatto che una persona, uhm, sui social va distinta dalla sua reale personalità. Ecco, secondo te, questa è una cosa che, uhm, fanno abbastanza persone, o ti sembra che la tendenza sia quella a giudicare più dal profilo social che effettivamente dal comportamento e dalla realtà quotidiana di una persona?
E? Mh-mh.